Nah, jadi kan, selalu ada kan, Kak, momen kecil yang mungkin tiba-tiba terasa besar nih, terasa gede, gitu. Nah, hari ini aku penasaran banget tentang 1 momen yang ngebawa ketenangan dan mungkin ngubah cara seseorang, gitu ya, ngelihat hidup. Nah, kalau di ingat lagi nih, Kak, momen tentang tenang apa sih yang pertama kali nih muncul di pikiran Kakak, boleh ceritain nggak?
Nah, jadi emang sebenarnya ini agak unik sih, Kak. Tapi aku tuh emang ngerasa kayak, ini tuh emang momen yang bisa bikin aku tenang banget. Jadi, di setiap harinya aku itu nge-DND HP-ku, Kak.
Wih, apa tu Mhm. Oh, gimana maksudnya? DND?
Eee, di, eee, mode jangan ganggu, Kak, di do not disturb, tau nggak?
Oh. Ya ya ya, mhm, tau tau. Mhm, terus, lanjut, gimana, tuh?
Eee, itu jadi, aku emang kayak ngerasa hidup aku itu bener-bener tenang, dengan kayak mode DND ini. Jadi emang sebenarnya gimana ya, aku kan ya bisa dibilang kita sekarang apa-apa tuh harus, eee, di gadget gadget gadget kayak gitu kan, Kak. Apa-apa yang penting di gadget, kayak gitu. Nah, tapi, eee, apa namanya, aku tuh sekarang tuh, bisa dibilang posisinya lagi mencari kerja, gitu ya. Dan aku tuh kadang, suka ke-distract sama orang-orang yang udah kerja. Jadi aku kadang suka ngerasa insecure kayak, "Ih, kok orang lain udah kerja ya, tapi aku belum kerja", kayak gitu. Nah, jadi dengan itu, aku kayak memutuskan, mmm, apa ya, kayak misalnya buat hidup aku lebih tenang itu dengan cara itu, Kak, memakai mode DND ini, kayak gitu.
Hmm, baik. Betul betul banget. Oke. Mhm. Mmm. Iya, bisa sih. Iya, sih. Ini kerasa sih, Kak, dan cukup relate juga ya, gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh tahu nih, Kak, aku penasaran Kakak nge-DND itu tuh dari kapan dan ada enggak sih sebenarnya alasan lain selain hal-hal yang udah Kakak sebutin tersebut, gitu?
Sebenarnya aku sepanjang hari sih, Kak, bener-bener setiap hari. Aku nge-DND cuman di beberapa aplikasi seperti WhatsApp, email, reminder, dan kayak pengingat shalat ini aku tetap aktifin. Jadi kan mode DND ini bisa di-custom gitu kan, Kak. Nah, itu, aku nge-custom. Jadi sebenarnya alasan yang lainnya juga tuh, supaya aku tuh nggak kecanduan ke gadget sih. Jadi kan, aku tuh dulu sebelum mengaktifkan mode DND ini tuh, aku tuh bener-bener kayak addict banget sama HP, gitu. Jadi kalau misalkan ada notif walaupun misal nih, aku tuh lagi nonton apa gitu kan, sesuatu gitu di laptop, gitu kan, tiba-tiba ada notif, itu pasti aku bakal langsung buka, Kak, pasti aku langsung bales gitu, di saat itu juga. Walaupun sebenernya aku lagi nonton, kayak gitu, pasti aku langsung bales, gitu. Jadi kayak bener-bener orang-orang tuh sampe ngebilang, "Kamu fast respond banget, ya," kayak gitu. <chuckles>
Mmm. Mmm, mhm. Betul betul. Oh, iya. Langsung, ya? Mhm. Langsung liat? Oh. Mhm. Oke. Mhm. <laughs> Iya, ya. Wah, bener banget sih, itu relate banget tuh, Kak. Cuman, eee, kalau boleh tau, ini kapan nih terjadinya, baru kah? Maksudnya Kakak nge-DND tersebut dan aku kepo, Kakak setelah melakukan DND tersebut, apa sih yang Kakak rasain selain tenang, gitu? Ada gak sih sebenarnya deep down dibalik itu kayak khawatir gitu, nanti orang-orang nyariin lah, atau gimana lah, atau sebenarnya pernah juga tuh, ada kasus gara-gara Kakak nge-DND tuh, jadi ada konflik gitu sama seseorang atau gimana?
Nah mmm, jadi sebenernya, ini tuh terjadinya baru sih, Kak, kurang lebih, eee, 2 atau 3 bulan yang lalu aku ngaktifin mode DND ini. Terus juga aku pernah ada sebenarnya konflik sih nggak ada ya, Kak, cuman aku tuh pernah kayak jadi ketinggalan, eee, ini interview dan psikotes. <chuckles>
Hmm, oke. Mhm. Waduh, Kak. <laughs> Terus terus terus, jadi gimana, tuh?
Ya, emang sebenarnya fatal sih, Kak, cuman emang kalau menurut aku tuh, salah dari HR juga. Aku bukannya mau menyalahkan juga ya, cuman biasanya yang aku tahu, kalau misalkan ada mau interview dan psikotes itu kan dikabarinnya, eee, maksimal H-1 ya, kayak gitu. Nah, tapi ini tuh bener-bener di hari H gitu, Kak, jadi dikasih tahunya, jadi pada saat itu tuh emang, eee, bisa dikatakan hari Minggu, eh, hari Minggu apa Sabtu ya, aku lupa. Dan itu kan maksudnya hari weekend ya, Kak.
Heeh. Iya iya. Heeh. Bener. Weekend lah ya, gitu, ya. Heeh heeh, bener, hari istirahat lah, ya.
Mhm, jadi iya, bener, jadi aku kayak, ya udah aku nggak buka HP pun jadi kayak nggak masalah gitu, aku merasanya kayak gitu. Nah, tapi ternyata, itu tadi, aku kelewatan momen itu. Yang di mana, eee, si HR-nya itu nge-chat aku di jam 7 pagi apa jam 8 pagi gitu, aku lupa. Kayak dia ngabarin kalau misalkan ada panggilan, eee, interview sekaligus, eee, psikotes tapi online di jam 10, pagi itu juga, gitu kan. Nah, kebetulan, aku emang kayak nggak buka hp banget tuh, Kak, waktu itu. Emang lagi apa ya, ngelakuin aktivitas lah, eee, ya weekend gitu kan. Kayak olahraga, kayak gitu-gitu kan. Terus, eee, pas aku cek HP lagi, lah ada ini ada apa namanya, ada interviu dan psikotes, gitu kan, kayak kelewat gitu jadinya. Terus aku kayak, ya aku, mmm, hubungin balik lah, kayak maksudnya minta reschedule gitu kan, karena juga sebenarnya, eee, dia ini ya maksudnya ngabarinnya baru H min beberapa jam loh, harusnya kan harus bisa di harusnya bisa ditoleransi kan, Kak.
Mmm. Ya, betul. Mmm. Oke, mhm. Ya. Heeh. Bener bener. Email. Mhm. Iya. Mhm. Mhm mhm. Iya. Bener, bener. Heeh. Iya sih, bener banget sih itu, maksudnya kan itu hari weekend ya, terus juga, iya sih, aku juga setuju, harusnya ada toleransi juga, gitu loh. Itu kalau boleh tau, mmm, setelah kejadian ini tuh, kan Kakak ng ketinggalan tuh interview-nya atau jadinya susulan, atau gimana tuh, Kak, penyelesaiannya?
Mhm. di-ghosting, Kak, itu. <chuckles>
Duh, waduh di-ghosting.
Jadi emang bener-bener kayak udah enggak ada kabar aja, gitu. Aku pun enggak enggak tahu, ya, aku itu tuh sebenarnya bener atau scam, kaya gitu, cuman emang aku tuh pernah ngelamar ke perusahaan ini, jadi emang aku tuh kayak buat draft, eee, apa ya, di Spreadsheet, gitu, untuk, eee, aku tuh ngelamar kerja ke mana aja, gitu, dan aku tuh cari nama perusahaan ini emang ada, gitu, Kak.
Mhm mhm. Oh, oke, wah. Tapi ini, Kak, dari obrolan kita selama ini, gitu, ya, beberapa menit, aku jadi muncul nih pertanyaan. Kan Kakak tadi bilang kalau nge-DND itu baru kayak 3, 2 bulan yang lalu, kan? Nah, kenapa itu tuh gak dilakukan dari dulu, atau memang, ya momennya memang tepat pada saat itu dan, ya udah, Kakak memutuskan, mmm, untuk nge-DND, gitu dan dari respon orang-orang terdekat Kakak gimana, sih, tahu kalau misalkan Kakak nge-DND, gitu gitu?
Karena, eh, karena iya, karena sebenarnya tuh sebelumnya tuh aku kayak apa, ya, Kak, ngerasa, eee, di 2,3 bulan sebelum itu tuh kayak aman aja, tenang, masih kayak, "Oh, ya, masih banyak, ya, teman-teman aku yang kayak belum kerja juga," jadi aku kayak masih enjoy, aman, kayak gitu kan. Nah, tapi yaitu setelah aku ngeliat, "Ih, kok teman-teman aku udah pada kerja, ya." Kayak maksudnya mereka kan juga update di LinkedIn, terus juga di Instagram, kayak gitu gitu kan, aku jadi kayak ke-distract banget itu, Kak, jadi aku kayak akhirnya memutuskan untuk, eee, DND gitu. Nah, reaksi teman-teman aku ini sebenarnya emang apa ya, kayak mereka tuh kesel, gitu, Kak, karena kadang aku tuh bales chat-nya jadi lama, terus juga kadang kalau misalkan ada yang bener-bener butuh tuh, aku kayak jadi enggak ngerespon, gitu, dan kan kalau misalkan mode DND ini kan kalau misalkan ada yang telepon tuh, eee, apa ya, s heeh, enggak masuk, gitu. Nah jadi harus 2 kali telepon. Nah, kalau misalkan orang yang enggak tahu kan, jadinya kayak marah, kayak, "Kenapa langsung apa sih namanya kayak langsung ketolak," gitu. Jadi
Mhm. Mmm. Mhm. Oke. Mhm. Enggak masuk teleponnya? Mhm. Matiin, ya? Iya.
Hmm, padahal sebenarnya kita enggak enggak nge-reject, ya, cuman emang dari sananya otomatis kayak gitu. Nah, itulah yang kadang tuh orang-orang suka kesel sama aku jadinya, gitu, Kak. <chuckles>
Hmm. Mhm mhm. Oke. Heeh heeh. Oke deh, Kak, nah cuman aku mau tanya lagi, nih, Kak, kan Kakak dulu bilang, mmm, kalau, mmm, dulu itu Kakak dekat banget sama handphone, gitu kan, bahkan kalau ada notif aja Kakak langsung buru-buru, gitu kan, buka lagi, main game dan sebagainya. Nah, itu ada nggak, sih, ngaruh sebenernya ke mental Kakak, dan aku kepo perasaan Kakak pada saat sekarang itu tuh gimana setelah menjalani, mmm, cukup 2 sampai 3 bulan DND tersebut, gitu? Lebih baik atau kayak, ya udah aja atau gimana, tuh, Kak?
Eee, sebenarnya sekarang tuh aku jadi lebih tenang, sih, Kak, dan kayak aku ngerasa aku juga, mmm, berkurang lah, kayak, eee, main gadget-nya, gitu kan. Waktu kan biasanya tuh di HP tuh ada kayak waktu screen time, gitu kan, Kak. Nah, du dulu tuh, aku tuh, bisa dilihat tuh, di HP tuh, hmm sampai 10 jam, apa 11 jam, gitu loh, Kak, main HP.
Mhm mhm. Benar benar. Waduh. Waduh, Kak. <chuckles> Sekarang sekarang berapa?
Iya, makanya tuh bener-bener kayak Setelah sekarang aku kayak bener-bener turun, Kak, jadi cuma 6 jam, 5 jam, jadi tuh bener-bener turun drastis banget, sih, dan di situ aku kayak ngerasa, "Wah, berarti emang kayak cara ini tuh, emang cara yang tepat banget buat aku, kayak aku tuh enggak terlalu apa ya, enggak terlalu addict sama HP," kayak gitu, Kak.
Oh, iya iya. Heeh. Benar-benar. Nah, Kak, dari Kakak pengalaman Kakak tersebut nih, aku juga muncul nih, pertanyaan juga, nih. Momen itu sebenarnya ngerubah cara Kakak dalam memandang sesuatu, nggak sih, dalam hidup? Ada enggak?
Mmm, sebenarnya enggak sih, Kak, kayak lebih ke apa ya, biasa aja sih, kayak jatuhnya emang balik lagi ke diri aku sendiri sih, Kak, jadi kayak lebih tenang aja, gitu.
Mhm, oke, iya ya. Tapi bagian dari momen itu tuh yang paling nempel sampai sekarang itu apa sih, Kak?
Mmm, maksudnya gimana, tuh, Kak?
Jadi kayak Kakak, kan, nge-DND, tuh. Nah, itu tuh, yang paling nempel sampai sekarang, tuh, kalo di Kakak, tuh, gimana gitu?
Eee, maksudnya nempel, eee, DND-nya, ah, gimana, Kak? <chuckles> Sorry.
Iya, jadi Kakak kalo misalnya iya, kalo misalnya Kakak, kan, nge-DND, tuh. Nah, di dalam hidup Kakak setelah nge-DND tersebut, Kakak, tuh, gimana cara memandangnya, tuh, dalam hidup?
Oh, eee, iya kayak maksudnya aku tuh apa ya, Kak, jadi lebih teratur aja gitu, Kak, hidupnya. Kayak maksudnya, kan yang tadinya tuh aku bener-bener yang main HP terus kan sepanjang hari, sampai kadang tuh ada kerjaan yang emang belum aku selesaiin kayak gitu kan, udah kayak ke-distract main HP, kadang suka scroll TikTok lah, buka Instagram, kayak gitu. Nah, sekarang tuh aku enggak, Kak, jadi lebih apa ya, lebih kayak, "Oh, bentar masih ada kerjaan belum selesai, main HP-nya nanti dulu." Terus kan kayak aku ngerasa kayak, "Oh, nggak ada yang nge-chat." karena kan ya, sebenarnya DND gitu, jadi enggak tahu sebenarnya ada yang nge-chat atau enggak. Jadi kayak lebih, "Ya, udah gitu."
Iya. Mhm. Ya. Oke. Nah, kalau udah Kakak ngejalanin 2 sampai 3 bulan ini. Kakak, tuh, ada gak, sih, perasaan kepikir kayak, "Aduh, nyesel lagi pernah" apa, ya, maksudnya udah ngejalanin DND tersebut, atau sebenarnya kayak, "Ini pe keputusanku yang paling tepat, sih." gitu dan kenapa?
Mmm, ini emang bener-bener keputusan aku yang tepat banget sih, Kak, karena emang kayak, aku bener-bener mendapatkan ketenangan diri aku dari mode DND ini, gitu. Karena gimana ya, kayak aku tuh belum belum lagi nemu kayak, emang momen yang bikin aku tuh tenang, gitu tuh belum ada sih Kak, kebetulan juga, <chuckles> nggak punya cowok, ya. <chuckles>
Oh. Iya, sih. <chuckles> Waduh, jadi curhat, nih. <chuckles> Iya iya, relate, sih, Kak, bener banget itu. Iya, kalau maksudnya nggak ada tempat cerita, nggak ada itu, ya. Jadi tapi itu memang bikin cukup tenang, sih, ketika memang kita nggak memainkan handphone, kita nggak bukan nggak memainkan handphone, ya. Kasih batasanlah gitu dalam menggunakan digital gitu, karena kan balik lagi ya, Kak, kita juga maksudnya, kalau buka handphone ngelihat kehidupan orang juga apa, sih, yang ngebikin kita tumbuh, gitu, kan, yang ada jadinya malah membanding-bandingkan yang kata Kakak tadi bilang, gitu, kan. Ya, aku juga setuju, sih, Kak, dengan apa yang Kakak lakukan gitu. Kalau misalnya emang berdampak baik, ya, lakuin, kalau misalnya justru ngebuat Kakak jadi ngebanding-bandingin diri, ngebikin Kakak jadi down atau insecure dan sebagainya. Wah, itu kayaknya emang harus dikurangin dan menurutku adalah keputusan yang tepat ketika, eee, Kakak memutuskan untuk nge-DND atau membatasi Kakak dalam memain eee, menggunakan digital tersebut, gitu. Mhm. Nah, tapi kalau misalnya, nih, Kak. Menurut Kakak, kenapa, sih, hal tersebut itu, tuh, bisa, eee, setenang itu gitu, dan bisa ngasih efek, mungkin sebesar itu gitu, ya, dalam hidup Kakak?
<chuckles> Nah, bener, heeh. Bener bener banget, Kak, kayak gitu, mhm. Nah, Kak, jadi sebenarnya sebelumnya tuh aku kan kadang ya gimana ya Kak, namanya juga cewek-cewek, ya. Kadang tuh suka ada bikin grup yang emang grupnya tuh isinya kayak apa kayak, gosipin orang gitulah, kayak ngurusin hidup orang kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh, dulu tuh sebenarnya emang kayak bera aku ngerasa kayak berada di lingkungan yang emang toxic banget gitu kan dan setelah aku mengaktifkan mode DND ini juga, aku kayak jadi kerasa, nggak apa ya, nggak terlalu ngurusin hidup orang lagi gitu, karena aku jadi udah ketinggalan banyak part cerita dari mereka, gitu, kan. Jadi aku kan males scroll, ya, males bacanya lagi, jadi aku kayak lebih baik ya udah, eee, aku nggak baca gitu. Kayak ya udah, u udah lama juga ngapain kayak gitu sih, Kak.
Iya iya, bener bener, ngerti ngerti. Heeh? Mmm, mhm. Iya. Mhm. Mmm. Betul. Oke. Mmm. Benar benar. Benar sih, Kak, bener banget. Ya, ngapain gitu, kan, kita nyimakin go apa, ya, nyimakin kehidupan orang, balik lagi, ya, gitu, ya. Terus juga, menurutku mungkin yang kalau aku tangkap dari kata Kakak tadi ketinggalan gitu bukan ketinggalan sih, Kak, kalau aku ngelihatnya lebih ke kayak, Kakak memang punya visi hidup yang berbeda gitu dengan orang tersebut gitu. Mereka sibuk ngegosipin, ya, Kakak, kan, maksudnya nggak ada waktu, ya, "Aduh, males banget," gitu, kan. Mau scroll, mau liatin, kayaknya juga udah basi juga, gitu kan, mau dibahas juga kayak, "Aduh males," gitu, kan. Iya, ngerti banget sih, Kak. Nah, tapi, kalau menurut Kakak lagi, nih. Kenapa sih, mmm, misalnya nih, momen itu tuh, nggak pernah terjadi, ya. Nah, kira-kira yang bakal beda dari diri Kakak yang sekarang tuh apa?
Nah Mmm, aku jadi ngerasa lebih apa ya, aku ngerasa lebih punya energi positif aja sih, enggak yang dikit-dikit tuh, jadi julid ke orang, nge-judge orang kayak gitu. Terus juga aku kayak lebih apa ya aku enggak pernah ngebanding-bandingin diri aku sama orang lain lagi sih, Kak, karena, eee, aku kayak mikir, "Ya, setiap orang punya apa ya, kayak masih pre punya prosesnya masing-masing," gitu, "punya rezekinya masing-masing." Jadi kayak, "Ya, udah gitu, udah ada yang atur. Jadi kamu tenang aja, mungkin saat ini belum apa ya, belum rezeki akulah." Kayak gitu. Jadi, kayak ya udah, santai aja gitu. Dari situ, aku da udah bener-bener kayak ngerasa ya itu, Kak, tenang kayak gitu-gitu, sih.
Bener. Iya. Mhm. Iya, bener sih, Kak. Aku juga setuju banget sih, kayak kata Kakak gitu, kan. Setiap orang tuh punya, mmm, jalan hidupnya masing-masing gitu kan, dan aku juga ngerasa sih, dari omongan Kakak juga. Wah, berarti dampaknya juga cukup besar ya, Kakak nge-DND tersebut. Tapi nih, Kak, yang terakhir nih gitu ya. Aku boleh tau nggak sih, apa sih yang paling Kakak syukuri dari kejadian tersebut dari Kakak nge-DND ini, gitu?
Iya, bener. Eee, bener, sebenarnya tuh emang itu sih, Kak. Aku jadi kayak enggak terlalu ngurusin hidup orang dan enggak yang, eee, terus-terusan kayak scroll TikTok, Instagram. Bahkan kadang kayak kalau di TikTok suka ada gosip-gosip apa, di Instagram juga ngeliat SG orang rasanya pengen kayak ngirim ke orang-orang kayak gitu, tuh. Sekarang tuh, aku udah jarang banget sih, Kak, jadi kayak lebih ke, "Ah, ya, udah bodo amat," kayak gitu. <chuckles>
Ah, bener bener banget. Wah, menarik banget nih, Kak, dengarnya. Memang ya, kadang satu momen tenang tuh memang sih, cukup buat bikin hidup terasa beda banget. Oke, deh, Kak, aku seneng banget nih bisa ngobrol sama Kakak, nanti next time kita bisa sharing-sharing lagi, ya. Makasih banyak, semangat terus. Sampai jumpa, Kak.
Oke, sama-sama, Kak. Semoga bermanfaat, ya. <chuckles> Hmm. Oke.
Iya, sip sip.